Kahve makinesi için düşünmedim. Şimdi çünkü kahve makinesini, tamam, her ne kadar temizliyor olsan da, eee, senin temizleyebildiğin kısım içine 1 tane hap atıp, hani, suyu döndürmek ama zamanla suyla temas eden, kahveyle temas eden o kısımlarda büyük ihtimal, eee, bakteri üremesi vs. bu tarz şeyler oluyordur. Hâliyle ikinci el yorar, istemem, yani, biraz hijyeniklik konusunda ben de yani böyle bir takılabilirim. Onun için isteyeceğimi zannetmiyorum, açıkçası.
Hımm. Doğru. <chuckles> Ya, belki de zaten, hani, sen, anladığım kadarıyla, "En iyisi olsun, bütçe dostu olsun," o a olarak, hani, eee, yolculuğa çıktığın için bu noktada ikinci el de muhtemelen seni tatmin etmez ama ben yine de, hani, eee, içimde kalmasın sormak istediğim için, eee, sormuş oldum.
Evet, Hı hı. Hı hı. Ay, güzel sordun, yani. Ya, ben ikinci elde sevdiğim şeyler, mesela, kitap, eee, gidip Aynen, hani, öyle
A! E, onda şey olmuyor mu, peki? Yani, şimdi kitabı da hor kullanan var ya, kitapsever de, böyle, hani, iii, o jelatinden çıkmış ilk hâli gibi olsun istiyor bazen. Sen sen nasıl bir yerdesin o konuda? Hani, yıpranmış kitap alıyor musun?
Yani, m Benim bulunduğum kitapçıda ben o kadar yıpranmışına denk gelmedim, açıkçası. Hani, ı kendim de, mesela, okuduğum kitapları ben de veriyorum. Hani, eee, tabii satmak gibi değil de sen verirken veriyorsun, satmıyorsun ama satın alırken satın alıyorsun. İlginç bir durum. Hani, aynen, aynen, aynen. Ben mesela önce arkadaşlarımla şey yapıyorum, hani, baktığım zaman Tabii, hani o mutlaka oluyor. Özellikle bulunduğumuz yerde Türkçe mesela kitabı bulmak zaten zor oluyor. Hâliyle, Türkiye'ye gidenler, işte, ben de gittiğimde, mesela, bayağı bir kitap falan getiririm, hani, şey yaparız. Eee, sonra bunu biz özellikle veriyoruz ki belki Türkçe kitap okumak isteyen olursa o yabancı kitapların arasında Türkçe kitabı da görsünler, alsınlar. Hani Evet.
A, güzel o zaman. A! Sen de satıyorsun, yani. A, garipmiş! E, o zaman, yani, aslında Değişiyorsun. A! Çok güzel. Aslında çok güzel ve ince düşünme var orada. Yani, hani, zaten Türkçe kitaba ulaşmak zor ama bu durumda, hani, "Biz buraya kitabı verelim ve, hani, bir, eee, katkımız olsun, belki okumak isteyen biri olur," diye. Ya, sadece şey garip geldi. Hani, alırken satın alıyorsun, verirken de çok cüzi bir miktar, tamam, belki, hani, diyelim ki, eee, ₺5 aldın, ₺5 vermesin sana ama ₺3 versin gibi. Hani o ilginç bir şeymiş yani verirken niye hiçbir şekilde ücret talep etmiyorsun, te talep almıyorsun? Talep edilmiyor, yani genel olarak.
Evet. Evet. Aynen. Hıı. Evet. Valla hiç yani, ben burada hiç görmedim. Hani, gönüllülük esası biraz. Hani, öyle olduğu için galiba, hani, bağışlıyorsun. Yani, bir bağış o baktığın zaman.
İlginç. Ya, şey olsa anlarım, hani, eee, s gönüllülük esası olsa sadece bu insanlar mesela bu kitapçı, hani, şey gibi olsa bir kitap kulübü gibi olsa arada bütün kitaplar dönse o gönüllülük esası mantıklı olabilir ama sence de biraz böyle şey yok mu, ya, bir mantık hatası yok mu denklemin içinde?
Hı hı. Hı hı.